อ๋อ น้ำพริกออกนี่ คือใส่ไข่ไก่เหรอคะ? มันช่วย ช่วยเพิ่มอะไรอะคะ?
ใช่ค่ะ
ช่วยเพิ่มรส ชาติ หรือยัง ไงเอ่ย?
จริง ๆ อะ ไข่ไก่ ใช่ค่ะ ช่วยเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะ คือ มะเขือเทศเวลากินแล้วมันจะแหลม ๆ แล้วน้ำพริกอ่องมันจะออกหวาน ๆ ใช่ไหมคะ หวาน ๆ เผ็ด ๆ เราก็เลยไม่ใส่หวานเยอะ แล้วก็ ไม่ เราใส่เปรี้ยวเหมือนเดิม เพราะว่าเราชอบสีของมะเขือเทศที่อยู่ในน้ำพริกอ่อง พอเราเอาไข่ไก่ใส่ลงไปอะค่ะ มันมีความละมุนค่ะ แล้วก็กลมกล่อม นะคะ กลบ กับ มะเขือเทศ กลิ่นของมะเขือเทศ มันก็จะไม่ออกมากขนาดนั้น เพราะเรา ส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบกลิ่นของมะเขือเทศสักเท่าไรอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ โอ้ อืม อันนี้เป็นสูตรลับของคนน่านเลย ใช่ไหมคะเนี่ย? <chuckles> ที่ใส่ไข่ไก่ อืม
อันนี้น่าจะใช่เลยนะคะ เพราะว่า ใช่ เราเห็นแต่ แต่ละบ้านใส่ไข่ไก่ แต่พอเรามาสั่งที่กรุงเทพเนาะ แต่ละร้าน ไม่มีค่ะ ไม่มีไข่ไก่เลย
ค่ะ